Oh.
Iya, halo, Kak, apa kabar, Kak?
Alhamdulillah, baik sehat. Kakak gimana kabarnya?
Mhm. Alhamdulillah, baik juga nih, Kak. <chuckles> Kakak gimana?
Alhamdulillah, baik juga. Nah, Kak, sore-sore nih ya, aku mau bahas tentang
Mhm. Apa, tuh?
ini sih, Kakak pernah nggak sih, eee, naik kendaraan umum, gitu, terus, <sucks teeth> eee, apa tuh namanya, bikin kesel, gitu? Soalnya aku <laughs> sama, kalau Kakak sendiri, apa nih pengalaman yang bikin kesel pas naik kendaraan umum? Terus kendaraan umumnya apa nih, kalau boleh tahu?
Mhm. Mhm. Oh, pasti, dong. <laughs> Heeh. Mmm. Mmm. <chuckles> Tolong ya, waktu itu, eee, aku pernah gitu, eee, dari Majalengka kema eee, ke Bandung ya, Kak. Jadi iya, karena kan perjalanannya tuh jauh banget dan aku tipe orang yang harus tidur, gitu ya Kak, di perjalanan tuh, gitu. Enggak tahu kenapa kita harus tidur. Jadi, eee, pengalaman pertama itu naik Elf, Kak. Dan ternyata aduh, luar biasa itu, Kak, aku enggak mau lagi dan kapok, karena kayak sekencang itu, Kak. Jadi kayak jantung aku tuh kayak masih ada di Majalengka gitu, Kak. Saking ngebutnya, kesel tapi lucu juga gitu kan, kalau misalnya aku inget itu. Tapi kesel gitu, Kak, sepanjang jalan tuh kayak, "aduh ini gimana?" gitu kayak aku di saat
Wow, jauh, oke. Mhm. Oh. <laughs> Kenapa emang? <laughs> Oh, oh. Mhm. Kayak berasa naik wahana ya, Kak, deg-degan sepanjang jalan, nih.
Iya iya, benar banget. <laughs> Heeh, kalau Kakak gimana? <laughs>
Oh. Oke oke oke. Kalau aku ini aku pernah naik, eee, kereta pagi-pagi, ya.
Apa, tuh? Mhm. Hah? Heeh.
Kereta yang Jabodetabek pagi-pagi tuh, waduh luar biasa, ternyata apa yang deskripsikan orang-orang di sosial media itu ternyata nyata gitu, maksudnya, kan biasanya kan kayak kereta zombie kereta zombie gitu ya. Ternyata pas aku ngalamin langsung tuh, waduh benar banget dia, jadi, eee, misa pakai kudung tuh ya, mmm, bros aku ilang, terus udah kayak mau lepas, terus sepatu juga udah mau sampe lepas juga, mau ada hampir ini, putus. Waduh itu luar biasa soalnya, eee, apa tuh, desek-desekan parah gitu loh. Kalau jamnya, jam padet gitu pas, eee, jam mame gitu ya. Pagi atau misalkan jam pulang kerja tuh, luar biasa sih, penuhnya tuh yang bikin kesel, terus udah gitu, belum lagi kalau misalkan ada yang, eee, sakit atau batuk atau gimana gitu, tapi nggak pake masker, waduh tuh bikin kesel sih. <chuckles> Udah kan apa, nggak ada jarak soalnya, mepet banget kan, deket-deket gitu sih, mhm. <chuckles>
Heeh heeh. Apa tuh? <chuckles> Heeh. Oh. Iya. Mmm. Heeh heeh. Heeh. Iya iya iya. Iya. Mhm. Mmm mmm, iya iya iya. Mhm. Heeh heeh heeh. Mmm. Mmm. Mhm, mhm, mhm. Oh. <laughs> Heeh, ah. Aduh, ya ampun. <laughs> Semoga bisa terhindar lagi gitu ya, apalagi transportasi umum gitu, yang biasa dipakai sehari-hari juga, gitu kan.
Iya. Mhm, benar benar, kan kita pengen naik naik transportasi umum kan, pengen kayak, eee, membantu lingkungan, maksudnya biar lebih ini juga ya, ramah lingkungan gitu kan. Eh tapi, transportasi umumnya ternyata masih belum memadai gitu ya, kayak bikin trauma. <laughs>
Ya, cuman gitu kan. Iya. Iya, betul, betul betul. <laughs> <laughs> Iya, ih ya ampun, aku juga sampe nggak mau naik lagi. <chuckles>
Heeh. <laughs> Iya ya, Kakak ya, perapi heeh, ini juga ya, ngeri juga.
Iya. Bayang emangnya Kakak pernah naik Elf?
Eee, kayaknya sih pernah deh sekali ke Sukabumi. Tapi kalau diinget-inget, emang iya deh kayaknya, kayak Kakak juga itu apa, memacu adrenalin. <laughs>
Pernah nggak? Pernah ya. Aduh, Sukabumi. Nggak akan bisa tidurlah ya. <laughs> Iya kan, Kak, kayak di depan ada kendaraan juga diterobos aja gitu kan, ya ampun. Tapi emang patut dikasih jempol sih gitu kan, teknik skill, <chuckles> menyetirnya gitu. <laughs>
Heeh, kayak naik wahana. Ah, bener, bener banget sih.
Sama keberaniannya gitu kan, he
Iya, itu juga kayaknya, aku makanya, eee, sekali doang deh, seumur hidup makanya aku nggak pernah lagi. Makanya aku agak agak lupa pas kakak ingat Elf, oh iya ya, kalau diinget kayaknya pernah s ke Sukabumi sekali naik Elf, itu berangkatnya, Kak. Pulangnya akhirnya aku ini kan, karena aku waktu itu kan Sukabumi kan, eee, sama apa, ke temen ya, eee, maksudnya nyamperin temen gitu ya. Akhirnya, pulangnya karena, mmm, trauma gitu ya, pulangnya minta diantarin sama temen jadi nggak naik <laughs>
Mhm. <laughs> Iya iya iya. <laughs> <laughs> Iya. Apa tuh? Pake bus. Iya. Oke. Mhm. <laughs> Bikin kapok ya, tapi sampai sekarang yang aku bingungnya, kok masih ada gitu ya? Kok bisa gitu, orang-orang tuh bisa nyaman gitu kan pakai transportasi itu gitu. Padahal
Heeh. Mungkin itu kali, Kak, nggak ada kendaraan lain dan udah terbiasa, mungkin nggak kayak kita gitu ya.
Iya. Oh, atau nggak, ini mungkin ya, kayak waktu mungkin ya. Kalau misalnya, biar cepet juga kali ya.
Mmm. Iya bener bener bener sih.
Iya kalau kereta kan ada Whoosh, kalau ini kayak <chuckles> jalur daratnya <laughs> kebayang kan bisa bareng ngeng gitu. <chuckles>
<laughs> Tapi <laughs> Waduh tapi itu, <chuckles> beda ya kalau Whoosh kan emang emang, kereta cepat gitu ya, iya kalau ini kan aduh, <laughs> heeh, jadi kayak berdoa terus sepanjang jalan terus belum lagi di dalamnya kayak sumpek, ih. <chuckles>
Iya, emang ada jalurnya gitu kan dan aman gitu, ini kayak waduh gak enak banget. <chuckles> <laughs> <laughs> <chuckles> Mengingatkan pada ini ya Kak <laughs> umur gitu. <laughs> Iya bener.
Ah, iya ya ampun, mhm, bener bener bener bener. Nah aku juga ada cerita ini sih.
Mhm. Apa tuh?
Eee, bukan sebener sebenernya bukan, eee, lucu juga jadi, eee, ada beberapa tuh Kak cerita kalau yang lucu tuh kalau di kereta jadi mau turun ada orang terus sepatunya tuh kan mungkin karena saking desek-desekannya ya, didorong-dorong terus, itu Kak sepatunya coplok sebelah jadi nungguin kereta jalan dulu diambilin sama petugasnya, ya itu kejadian, eee, kalau di transportasi umum jadi dia sebelah doang sebelahnya lagi di mana jatuh ternyata kan karena didorong, jadi diambilin ama petugasnya baru deh kayak gitu.
Kenapa? Ya. Heeh. <laughs> Ah. <laughs> Waduh, heeh heeh. Mhm. Ya ampun ya ya ya ya. <laughs> Nggak kebayang ya, mmm, aku pernah banget Kak jadi, eee, salah satu gitu kan waktu aku kesel tu ya karena kan penumpangnya itu yang ada di sebelah aku, eee, terus-terusan makan gorengan gitu kan, terus itu kayak baunya duh nyengat banget tuh Kak, aku udah siap gitu kan buat oh buat mau ngomen gitu kan <chuckles> tapi dari hati itu, eh, kok tiba-tiba si bapaknya nawarin gorengannya gitu kan ke semua penumpangnya gitu, <chuckles> terus aku sambil senyum polos aja enggak jadi itu aku ngomennya <chuckles> dan lucunya
Mhm. Mhm. Heeh. <laughs> Oh. Eh, iya jadi inget juga ini, Pop Mie Kak kan biasa ya kalau di transportasi umum di kereta, kan kalau dia nyeduh Pop Mie udah otomatis, eee, segerbong semerbak ya Kak ya wanginya, nah itu juga iya kan? Jadi kayak, ngeliatin aja gitu. <laughs>
Oh ada juga. Heeh, oh ya? Iya. <laughs> Jadi wangi Pop Mie. <laughs>
Aduh tadi misalkan nggak pengen makan, eee, Pop Mie jadi makan Pop Mie soalnya kan wanginya semerbak banget kan gitu.
<laughs> Ih, kalau Pop Mie mah atuh Kak, aduh itu mah enggak kebayang sih aromanya. <laughs>
Mhm, kayak itu unik sih jadi kayak, eee, pasti kalau misalkan di gerbong kereta yang jarak jauh gitu ya Kak ya, misalkan ada 1 aja nih yang makan Pop Mie ya, terus jadi segerbong jadi ikutan makan Pop Mie semua gitu itu yang lucu sih, kocak. Jadi kayak, apa sih, kabita gitu loh, jadi k pengen semua, jadi Pop Mie. <chuckles>
<laughs> Iya, heeh heeh, iya iya iya. <laughs> <laughs> Di-endorse gak sih, kayak aduh jadi endorse ya. <laughs>
Iya kan abis, kayak tergoda gitu kan. <laughs>
Mhm. Iya pasti sih, aduh kalau aku jadi Kakaknya juga pasti bakal beli sih gitu kan. Dan itu ya Kak, kayak lucunya tuh sebagian besar penumpangnya gitu Kak malah terima aja gitu kan, sampai ya ketawa-ketawa bareng gitu, ya kapan lagi gitu kan dapat yang gratisan gitu kan, <laughs> gitu sih momen yang lucu, tapi ya emang awalnya bikin kesal tapi kayak ya kok, malah mulai jadi bersyukur ya dapat rezeki gitu <laughs> ya, kita harus berbaik sangka sih sebenarnya, ya <laughs> bener sih. Terus, Kakak gimana nih kayak caranya gitu, eee, supaya, eee, biasanya itu bisa mengatasi rasa kesel itu waktu naik transportasi umum gitu Kak?
Mhm. Heeh, <laughs> bener bener bener. Iya. Iya kayak Kakaknya ya yang gorengan. <laughs> Heeh, mhm. Hmm, aku sih, eee, ngatasinnya jadi kayak lebih itu sih, kayak diem aja gitu nggak kan soalnya kadang kalau di transportasi umum ada aja gitu ya, kejadiannya, gitu kan. Kalau misalkan
Mmm. Apa tuh? Mematung gitu, ya. <laughs> Oke.
eee, ap gimana ya, kalau misalkan, eee, dikit-dikit kesenggol gitu, eee, kesel marah gitu bisa-bisa ribut gitu kan, jadi kayak, eee, dengerin musiklah, atau misalkan sambil nonton ngedrakor <laughs> atau apa gitu pokoknya mengalihkan gitu, eee, supaya nggak
Iya iya iya, heeh heeh. Oh. <laughs> Iya iya iya iya iya.
nggak ini sih, nggak terlalu kebawa suasana di dalam transportasi umum, gitu. Misalkan kalau di kereta kayak tadi, gitu.
Mhm mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Oh. Kalau aku sih ya, biasanya aku itu pasang earphone, terus sambil dengerin musik yang emang wah, kenceng banget sih, volumenya. Jadi kayak enggak kedengeran, gitu kan. Kalau misalnya, eee, ya biar pikiran juga teralihkan sih, dari hal-hal yang memang bisa menyebalkan, gitu. Terus biasanya juga bisa dengan tarik napas dalam, terus kayak inget nih, "Oh, ternyata bahwa semuanya ini cuma sementara aja", gitu kan. Cuman pada saat itu aja, gitu. Jadi aku, eee, ketika turun pun, ya suasana pun ya bisa tergantikan juga gitu, Kak. Terus paling kayak tadi sih, kayak mengalihkan perhatian ke hal yang positif gitu ya Kak. Kayak misalnya nih, melihat pemandangan luar jendela atau kayak memperhatikan interaksi yang lucu, gitu kan, antara penumpang yang, eee, yang lainnya, gitu. Atau kayak sekedar, eee, bermain tebak-tebakan gitu kan sama orang, eee, yang ada di sekitar aku juga, sih. Jadi bisa
Kalau Kakak sendiri gimana, nih? Hmm. Oh. Oh, gitu. Kalau pas kamal waktu itu, eee, yang Elf kayak gitu, Kakak?
Ah, <laughs> kalau itu sih
<giggles>
tahu enggak Kak? HP aku, ketinggalan di tempat aku mau naik Elf.
Apa gimana? Waduh, oh, terus gimana tuh?
Terus kayak, duh Aku tuh, yah tadi perasaan tangan aku megang handphone, tapi kemana ya handphone aku? Oh, jangan-jangan ketinggalan, terus aku kayak ber memberanikan diri gitu kan, bilang ke, eee, mangnya gitu kan, "Mang ini gimana ya?" Aduh, langsung itu mah, Kak, baik banget, itu langsung putar balik dong. Kayak, ya ampun, yang tadinya kesel kan jadi ya, ya ampun kayak aduh ini baik banget gitu kan, mangnya mau puter balik. Dan itu kayak lumayan agak jauh gitu kan.
<laughs> Oh. Iya, bener. Oh, udah jauh jalannya? Oh.
Iya, agak jauhan. baik banget, luar biasa sih. Yang awalnya kesel, gitu kan. Aduh ini gimana? Tapi iya tetep aja sih sepanjang jalan aku selalu istighfar sih, Kak. <laughs> Tapi ya itu baik banget. Iya ada, untungnya diamankan sama, eee, ada salah satu toko gitu sih, Kak. Jadi ternyata si HP aku tuh ada di kursi buat nunggu gitu kan, nunggu Elf-nya.
Iya iya, bener bener. <laughs> <laughs> Iya kan, emang bener. <laughs> Tapi untungnya ketemu Kak, HP-nya? Balik lagi? Oh, untung aja. Hmm. Oh, untung aja ya nggak hilang masih aman, masih rezeki heeh, bener bener bener. <chuckles>
Iya, alhamdulillah, untung aja itu masih terasa rejeki. <laughs> <chuckles> Iya iya, gitu sih, Kak.
Heeh, e e dah heeh?
Jadi heeh, harus berpikir positif sih sebenarnya.
Betul, bener bener, s setuju setuju. Soalnya kalau misalkan kita kesel terus ya di kendaraan umum ya bagaimana ya, namanya kendaraan umum ya, banyak orang gitu kan ya, rame-rame. Hmm.
Iya, iya, bener, iya, mau gimana lagi gitu kan. Kayak itu bukan kendaraan nenek moyang kita, gitu. <laughs> Iya, yang nggak bisa kita atur seenaknya gitu kan, mhm mhm.
Iya, bukan kendaraan pribadi juga ya, jadi kita nggak bisa protes. Mhm, bener bener. Eh, kalau Kakak boleh saranin nih, apa sih kira-kira yang, eee, bisa bikin pengalaman naik transportasi umum tuh jadi lebih nyaman?
Hmm. Mmm, mungkin kayak beberapa hal itu, paling kayak bisa dengan peningkatan edukasi publiknya gitu Kak, sama kayak soal etika naik transportasi umum, gitu kan. Jadi bisa, eee, lewat poster atau iklan layanan masyarakat, bahkan media sosial. Karena kayak, eee, istilahnya mengantri itu, ya masih cukup inilah gitu kan, harus PR lagi gitu kan, banyak banget itu yang seperti itu, gitu. Terus bisa juga, eee, petugasnya, eee, bisa lebih aktif lagi, gitu kan. Jadi tidak hanya jaga keamanan aja gitu, tapi, eee, bantu juga gitu kan, untuk menertibkan dan juga mengingatkan gitu ke penumpang lainnya. Karena kan, eee, bisa peningkatan kebersihan, terus kayak fasilitas pendukung, kayak kursinya itu harus bersih, terus AC-nya juga tidak terlalu dingin atau panas, gitu kan. Terus tempat sampah juga tersedia gitu, kalau misalnya kayak di kereta atau AC-nya itu yang dari bus gitu. Paling itu sih, mhm. Kalau Kakak gimana?
Mmm. Mmm. Bener. Mmm, mmm, iya betul. Mmm. Iya, bener bener sih, setuju banget. Kalau aku juga sam kalau aku sih pengennya tuh kendaraan umum diperbanyak, transportasi umum kayaknya gitu kan. Soalnya mungkin akan makin banyak gitu orang yang lebih suka naik transportasi umum gitu kan, daripada kendaraan pribadi. Nah, kalau pe apa, penumpangnya makin banyak, harusnya, eee, prasarana dan sarannya tuh makin ditingkatkan gitu dan, eee, armadanya tuh makin di banyak, kan jadi kalau bisa nampung banyak orang kan, jangan sampai kayak desak-desakan gitu kan, jadi nggak nyaman, gitu. Terus, kalau misalkan udah kendaraannya banyak, terus jadi le jauh lebih teratur juga, nih. Misalkan turunan jangan sampai, eee, apa, dorong-dorongan gitu kan, bahaya juga, ya.
Iya. Iya. Mhm. Iya. Iya, bener, ya. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Heeh. Iya, heeh, ya itu harus antri, harus disiplin. Terus ya, paling kayak ada ini sih biar suasananya enak tuh ada musik latarnya gitu, Kak, yang bisa menenangkan. Aduh, apa ya, kayak white noise mungkin atau suara ya, kayak musik-musik yang enak didengarlah, gitu kan. <chuckles> Biar bisa bantu buat menangkan suasana juga gitu kan, jadi asiklah sama perjalanan, gitu. Sama ya tadi fasilitas juga sih, eee, mendukung banget gitu kan. Terus paling kayak adanya ruang khusus sih sebenarnya, kayak buat relaksasilah, atau kayak apa ya, misalnya kayak di kereta itu bag dibagi penumpangnya tuh tidak, eee, pengen terganggu, gitu kan, dengan suara atau keramaian gitu, jadi ada ruang khusus. Mungkin ada sih, tapi ya kelasnya kelas bisnis kali ya. <laughs> Kayaknya ada, eee, tapi ya itu sih. Sama paling kayak budaya buat saling menghormati ya, Kak. Karena kalau misalnya kayak semua orang memikirkan kenyamanan bersama, maka kan pengalaman buat naik transportasi umum juga bisa jadi menyenangkan gitu ya, Kak.
Oh, iy Oh, bener bener bener. Mhm. Iya, bener bener. Mmm. Betul, sih. Kalau bisa sih di negara kita contoh gitu, kayak di negara-negara luar gitu kan, s e ne transportasi umumnya, eee, nyaman, eee, enak kayak gitu, sih. Semoga, e ma
Iya. Heeh heeh. Heeh. Iya, betul betul betul. Mhm mhm mhm, betul banget. Tapi kan heeh, transportasi umum itu kan seharusnya jadi ruang bersama yang nyaman, gitu ya, Kak, nyaman, terus murah, efisien juga. Tapi ya, sayangnya sih, hal-hal kayak kecil seperti itu kurang, eee, kesadaran gitu kan. Terus ada ego egoisme juga, terus kayak sistem yang memang belum matang, gitu kan secara buat jadi sumber stres juga sebenarnya, gitu kan.
Mhm, betul. Ah, betul. Mhm. Oh, iya, bener. Jangan sampai ya stres karena naik transportasi umum gitu ya. Semoga, transportasi umum di negara kita makin lebih baik lagi gitu, makin nyaman gitulah ya.
<laughs> Terkenal lebih maju lagi, gitu. Iya, setuju sih. Karena kan dengan perubahan yang kecil dari diri sendiri pun bisa mendukung sistem ini gitu ya, Kak. Biar kita semua tuh bisa bikin pengalaman naik transportasi umum tuh jauh lebih baik lagi, gitu sih. <chuckles> Makasih banyak, ya. Iya, sampai jumpa, Kak.
Hmm. Nah, betul betul. Iya, oke sip. Makasih banyak. Dah, dadah!